У меня возникла такая проблема, которая, м, когда-то со мной уже была, потом вроде бы она пропала, а теперь вот, э, снова, а, появилась на горизонте, но мне кажется в этот раз даже как-то и посильнее. А, вот поэтому хочу тебе выговориться, хочу спросить у тебя какие-то советы, потому что понимаю, что, ам, это такая очень важная проблема, которая требует, э, срочного решения, поскольку из-за этой проблемы страдают и другие аспекты моей жизни. А, вот.
Конечно, давай.
В общем, последнее время мне очень сложно просыпаться с большей энергией, и я, а, скажем так, а, просыпаюсь как будто бы уже уставшей. То есть, я понимаю, что у меня ещё целый день впереди, нужно там отработать, э, ам, спорт, какие-то другие там задания, задачи и так далее. А. И вот это очень сложно просыпаться и знать, что ты уже уставший, да, у тебя, у ещё там, а, планов, э, не знаю, на целый день, чуть ли, не по минутам расписанных. А вот, это сказывается на моей жизни, потому что мне приходится что-то отменять, что-то возможно менять, отменять какие-то встречи, и конечно же это связывай а, сказывается на таких социальных контактах, контактах с друзьями. А вот, понимаю, что не всегда привычн нь там приятно, когда например какая-то встреча. Я просто приезжаю туда уставшая. А вот, и вместо того, чтобы думать, э, как круто провести время с подругой, я думаю скорее бы там приехать домой лечь спать. В общем, такая, знаешь, проблема очень, э, по кругу как будто бы она идёт. И я считаю, что вот пришёл момент с ней разобраться и улучшить, а, моё качество жизни. Поэтому, если ты можешь дать мне какие-то советы на эту тему, то я буду тебе очень благодарна.
Так. Понятно. М, очень хорошо понимаю твоё беспокойство по этому поводу. Действительно, но стабильнее здоровый сон- залог, э, хорошего настроения, хорошего физического состояния. М, у тебя судя по твоим словам есть проблемы и понятно, то что ты беспокоишься по этому поводу. Но, а скажи, пожалуйста, м, сколько часов ты спишь? И дело в том, что ты не высыпаешься или дело в том, что ты просыпаешься по ночам, может быть?
Дам. А, вот знаешь, я как-то думала провести такое немножко, <chuckles> такое наблюдение за, вообще, этой ситуацией. На самом деле, мне кажется, что проблем несколько. А, проблема, м, однозначно, в том, что я сплю мало. То есть, я сплю где-то 5-6 часов. А вот, я ложусь спать поздно и ложусь спать поздно просто потому, что, ам, мне у кажется, что я иногда могу лечь и рано, но я не могу уснуть. То есть, у меня организм как будто бы продолжает думать, там не знаю, что-то анализировать, планы какие-то строить. И я понимаю, что просто сна ещё ни в одном глазу, м, вот засыпаю соответственно поздно, а встаю рано, как я уже и сказала. И, в общем, я думаю, что мне, правда, не хватает, вот именно сна, как минимум для того, чтобы начать день, а, продуктивно.
Так. Понятно. Понятно. То есть, э, во сколько примерно ты ложишься, и во сколько ты встаёшь?
Я ложусь около 12:00 вот, и встаю где-то в 5:30- 6:00, но очень редко бывает в 6:30.
Ну да, это явно недостаточно. А скажи, пожалуйста, ты сказала, что эти проблемы, э, вновь проявились какое-то время назад, а до этого было вроде всё нормально. Э, это связано с каким-то событием, с каким-то стрессом? Может быть, ты сменила работу или увеличился объем работы? Что случилось?
А, ну, однозначно, конечно, именно на работе стало больше задач, то есть стало больше каких-то мыслей. Я стала задерживаться, нужно было там доделывать одно, второе. То есть, приезжаю домой, у меня и тут есть какие-то задачи, какие-то даже желания просто там, а, провести время с семьей и так далее. То есть, мне кажется, что работа, конечно же, сыграла, м, а, такую немножко негативную роль в этом плане. Вот, но я думаю, что в целом возможно это, эм, какая-то ещё вот эта привычка может быть ложиться спать поздно. То есть, у меня было такое когда-то в студенческие годы, но там понятно было очень много, а, учить, э, задавали в общем, ну, были какие-то там может интересы, а, там чтение, с подругами гуляли и так далее. А, вот поэтому, я ложилась спать поздно, потом вроде бы мне показалось, что я наладила свой режим, то есть я так и в 10:00 могла лечь, как-то уже всё-таки 2 часа на 2 часа больше. Вот, но сейчас опять с заботы, то есть, э, немножко всё влияет, я бы сказала, на этот фактор.
Так. М, понятно. Но, к сожалению, приходится признать, что мы не становимся моложе с каждым годом, ам. Меняют се предпочтения организма, его, как бы, степень устойчивости, да, но и потребность во сне тоже меняется. Мгм. А, насколько можно понять, м, достаточно серьезная, трудная обстановка на работе, много работы, плюс еще семейные обязательства, обязанности, м, забот много, устаешь, э, перманентное состояние стресса. Ну понятно, что не высыпаешься. А скажи, пожалуйста, а вот существует ли у тебя какой-то, хм, ну, скажем так, ритуал, да, какие-то традиции отхода ко сну? Не не прос закончила дела, упала и попыталась заснуть.
Это да. А, да. Езнь Ага. Есть такая традиция у меня, как, э, читать книгу перед сном. А вот я, знаешь, как-то думала, что с одной стороны это вроде бы и неплохо, потому что ты расслабляешься там, ам, ну, как-то читаешь читаешь, в какой-то момент уснёшь. Но мне кажется, что я выбирала неправильные книги, потому что у меня это работало наоборот. То есть я выбирала книги, которые меня там заставляли думать: "А что же будет дальше?" Э, читать страницу за страницей. В общем, вместо, а, часа у меня там могло было быть 2 и 3 часа чтения. Вот как-то так.
Так. Понятно. Это замечательная привычка читать перед сном. Другое дело, что читать, да? Если ты читаешь какой-нибудь ужастик или детектив, ну, то да, после этого и уснуть трудно, и увлечься можно. Мгм. А, скажи, пожалуйста, а кофе ты не злоупотребляешь? Много кофе пьешь?
А, бывает, не могу сказать, что прям много, но бывает такое, что я вечером, знаешь, так могу как раз таки читать там, э, чашечку кофе, а, не всегда, но не буду скрывать, что есть такие моменты, конечно.
М, кофе вечером- не очень хорошо, да. А занятия спортом? Ходишь в тренажерный зал, может быть, бегаешь?
Да, это точно есть. Это как раз таки происходит вечером, вот после работы. Но зачастую, если, конечно, мне удаётся, а, проснуться прямо рано утром, вот почему я ещё обратила внимание на такую свою, а, скажем так, уставшую рутину, да, уставшее состояние. Э, я раньше могла абсолютно спокойно там в 5:30 встать, пробежаться, прийти домой, принять душ. В общем, спорт был с утра. Теперь для меня как-то вообще мысль о том, что встать, пойти там в спортзал или на пробежку- это вообще как будто бы мне не свойственно, хотя раньше это было вообще абсолютно нормально, и я даже чувствовала себя хуже, когда этого не делала.
Понятно, понятно. Ну, э, насколько можно понять, нагрузку на работе снизить пока не удастся, хотя это было бы крайне желательно, да? Ну, м, образно говоря, т чуть поменьше работать, да, стараться придерживаться жесткого рабочего графика. Обед в определенное время, да, в определенное четкое время завершение работы- и ты свободно отправляешься домой. Это возможно?
Ну да. Я думаю, что если, конечно, м, сильно постараться, то есть возможно, где-то изначально даже немножко в ущерб, эм, утреннему, что ли, времени. То есть мне кажется, если я налажу именно проблему со сном вот вечером, да, идти рано спать, то я утром смогу раньше приступать к работе- и тогда смогу раньше вечером уходить с неё. То есть мне кажется, вот именно на этом нужно сакцентировать такое изначальное внимание. Поэтому, в принципе, да, думаю, что как 1 шаг это очень такой хороший, продуманный шаг.
Так. Э, то есть ты сама можешь регулировать, э, время начала работы и завершения работы? Ты не в офисе работаешь, не сидишь там, скажем, с 8 и до 5 вечера?
А нет, нет такого, чтобы именно вот у меня был график с 8 до 8, нет. То есть я, как уже подчеркнула, могу задерживаться после работы, если что-то не выполнено, но при этом утром могу, эм, приехать немножко попозже, но стараюсь этого не делать, чтобы была какая-то такая система. Хотя в принципе сейчас, если это хорошее такое решение, э, вот этой проблемы, то, возможно, можно, м, как бы постараться приехать там попозже, но при этом продуктивно выполнить вообще все остальные задачи рабочие.
Ну, звучит неплохо, реализовать будет непросто. Я не думаю, что это хорошая идея- раньше времени отправляться на работу. М, э, давай пока обсудим, м, как наиболее эффективно, так скажем, э, засыпать, да. Э, скажи, пожалуйста, можно перенести твои тренировки с утра на вечернее время, на 2 половине дня?
Так. Да, думаю, что это возможно. Да, конечно.
Ну и сколько раз в неделю ты занимаешься спортом?
А, ну, это бывает, в идеале, конечно, 3 раза. Последнее время это около 2 раз.
Так значит, 2 дня в неделю у тебя тренировки. Во 2 половине дня желательно. Ну, грубо говоря, просто чтобы себя измотать, да, чтобы ты приходила домой уставшая.
Да. Ну, плюс-минус, да.
И у тебя было больше стимула поскорее лечь спать, м. Э, скажи, пожалуйста, э, ты проветриваешь спальню перед сном?
Да, вот этот момент я, кстати, э, когда уже поняла, что, ну, как бы это было всегда такой моей привычкой, но иногда, конечно, если прям забывала, то забывала. То есть не то что это было каждый день, но последнее время я снова начала это делать именно на постоянной основе.
Да, крайне желательно, м. Крайне желательно проветривать спальню перед сном. Э, э, кофе лучше бы исключить во 2 половине дня. Можно перейти на чаи. Ну, есть всякие травяные чаи, очень полезные, м, на здоровье. Кроме того, успокаивающий чай с ромашкой, например, если тебе нравится вкус ромашки, м.
Так. Ага. Так. Вот, кстати, да. <chuckles> Про него я почему-то подзабыла, как мне кажется. Потому что я вот почему-то: кофе кофе, а, когда читала книгу, на самом деле ведь можно ещё заменить и чаем таким успокаивающим.
М. Верно, да. М, в экране зависаешь перед сном? Бывает такое? Телефон, компьютер? Ага. Ну вот тоже бы временно хотя бы сократить время, м, пребывания в в интернет пространстве, скажем так. Новости последнее время не очень способствуют успокоению, да, и здоровому сну. Может быть, э, там за час до того, как ты отправишься ко сну, м, посмотреть новости, м, поплавать в интернете.
Бывает. Да, бывает. Ага. Так.
А после этого нежелательно, а то можно ведь зависнуть и залипнуть, да?
Да, кстати, это происходит, э, часто, то есть я не раз, э, ловила себя на мысли, что вот лучше бы уже отложить телефон, но, знаешь, начинаешь читать 1, 2, как будто бы оно всё тянется друг за другом.
Верно, да, м. Приглушенный свет в спальне, может быть, успокаивающая музыка. Есть такая специальная музыка для сна, м. Тоже могут п пригодиться. Э, книга. Книга- хорошая идея, но, может быть, всё-таки сменить на что-нибудь более скучное. Это да, это утомительно. Но есть такие книги, знаешь: откроешь, начнем читать- и глаза сами собой слипаются, м. Если у тебя такая найдется перед сном, хорошо почитать, уже лежа в постели. Э, глаза начнут слипаться, а книгу можно отложить- и раз, ты уже там, в объятиях Морфея.
Так. Ага. Так, интересно. <laughs> Слушай, это на самом деле интересно. Спасибо тебе большое за то, что ты меня выслушал, и я обязательно воспользуюсь твоими советами.
М, всегда готов помочь.